Sıkılmadım, tam tersi aslında beni sürekli güncelleyen bir şey, yani mesela, eee, evet 1 gün önceden 1 gün sonrasında da ne yapacaklarıma karar vermek aslında sanat anlamında, hobi anlamında çok iyi iyi bir şey değil, yani, kendini programlayamazsın. Özgür olman lazım.
Allah, Allah! Hı hı. E, bazı sanatçılar bunu yapıyor böyle, hani, belli iş saati gibi, eee, belirliyorlar kendilerine sabahtan akşama kadar. Bazı yazarlar özellikle diyor ki, "Her gün yazacak bir şeyim olmasa da işte o masaya oturup bir şeyler karalamaya çalışıyorum." yani, sence o
Evet. Evet. Tabii tabii. Tabii tabii. Onu yapa yapabilenler var ama ben o konuda başarılı ola maalesef başarılı olamadım. Yani, eee, şey
Ben de yapamıyorum ya. Ben de yapamıyorum ya. Böyle hani sanki onun vakti gelmesi lazım bir anda. O yüzden, hep enstrümanlarımı elimin altında gezdirmeye çalışırım nereye gitsem.
Evet, evet. Evet. Ya, ben dediğim gibi o şeye kendimi çok kaptırdım ve, eee, bir türlü de mesela ya "Bu bu bunu da yapmayayım, yarın kendimi rahat bırakayım." dediğimde, eee, sanki gün bomboş geçmiş gibi oluyor. Eee, bu duygu üzerime çöktü yani benim i işte bu işi işlerle, eee, alakalı, eee, saatlerim var, işte, öğlen yapacağım şeyler var, akşam yapacağım şeyler var, yani tam böyle bir Alman Amerikan şeyini ekolüne kaptırdım. Tabii Türk gibi şey çalışmayan, Türk gibi dağınık olmamak olmuyor yani. Hani bizim pratikliğimiz biraz oradan geliyor herhâlde yani. Hı.
Hı hı. He, anladım. Anladım ne demeye çalıştığını. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Anladım. Evet, evet. Yani, millet olarak ona zaten ne derler herhâlde? Öncesinde genetiğimize mi işlemiş askeri bir toplum olmuş olmamız? Yani hızlı karar ver, hemen hallet.
Vallahi galiba öyle yani Aynen, anında çözüp üretme şeyimiz çok iyi bizim yani biz böyle başarılarımız da anlık ya, bir anlık böyle bir gelip yapmak falan yani onu ben bir türlü beceremiyorum, yani, ben çok böyle a Alman gibi
Evet. Sen, s sana o zaman tam seni düşündürecek bir soru soracağım. Diyelim ki bir düşünce deneyi yapalım şimdi. Diyelim ki be ken sana sorarken kendi üzerimden de düşüneceğim. Bazen böyle insanlar hayat şartları yüzünden bir hobilerini, uğraşlarını bırakmak zorunda kalıyorlar ya. Şimdi sen rahatsın, güzel, hayatın iyi gidiyor, şükür. Eee, bir anda bazı şeylerini kaybetsen ve şu an yaptığın hobilerini yapamayacak durumda olsan sence, nasıl etkilenirdin bundan? Tekrardan kazanmaya mı çalışırdın yoksa bazı insanlar çünkü o melankolik havanın içerisinde sıkışıp kalıyorlar. Sen nasıl bir tepki verirdin?